ทำไมเนี่ย คนเนี่ย เวลาดูหนังเชื่ออะ ชอบตั้งทฤษฎีต่าง ๆ ขึ้นมาพูดคุยกันน่ะครับ?
ครับ อา ผมว่า อย่างหนึ่งเลยอะมันคือความสนุกครับ
อ๋อ
แล้วมันจะมี แล้วก็มีความคันปากด้วยผมว่า คันปากแล้วก็ชอบจะเดากัน อย่างเงี้ย ว่า เออ พอหนังมันมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย แล้วมันจะต่อไปในทิศทางไหน? อะไรแบบเนี้ยครับ
<chuckles> อ๋อ ครับผม แบบว่า ซ มัน มัน มัน มันมีความที่แบบน่าติดตามใช่ไหม? แล้วก็แบบว่าเดาทางใช่ไหมครับว่า อา มันจะ อ่า จะคืบหน้ายังไงต่อ ถูกไหมครับ?
ซึ่ง อา ใช่ ๆ ใช่ ๆ มัน มัน มันก็เลยกลายเป็นว่า ทำไมคนน่ะเวลาดูหนังเสร็จอะ ส่วนใหญ่จะชอบไป แบบว่าไปไลฟ์กันเนาะ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสมัยนี้ก็จะเห็นเป็นไลฟ์ ใช่ไหม ที่แบบว่าอาจจะมีช่องหนังที่มาพูดคุยกันหลังหนังจบ เฮ้ย! ว่า เฮ้ย! ไปดูกันแล้วมาเป็นยังไงบ้าง? รายละเอียดตรงเนี้ยคิดว่า มันจะไปเชื่อมโยงอะไรกับภาคก่อน? หรือว่าไปอะไรอย่างงั้นนะครับ อา มันก็จะมีแบบการวิเคราะห์กัน
ใช่ ใช่ครับ อืม ครับผม โอ้โฮ! แล้วส่วนตัวนี่คุณ อ่า ส่วนตัวนี่คุณมีการวิเคราะห์บ้างไหมอะครับ? หรือมีเหตุการณ์ไหนที่คุณไปดูหนังแล้ว โอ้! อา คุณแบบว่าคาดเดา หรือว่า อะ เอ่อ ทำทฤษฎีขึ้นมาต่าง ๆ มีไหมครับ?
อือฮึ ก็มีนะ มี ๆ แต่ว่าคือ แต่ส่วนใหญ่พวกนั้นน่ะมันจะเป็นแบบว่าหนังที่มันมี lore ของมันอยู่แล้วเนาะ แล้วชอบแบบว่า มันจะมีรายละเอียดที่เป็น Easter egg อะครับ อันเนี้ยผมจะชอบเป็นพิเศษ อา
อ๋อ อ๋อ คือ คือเขาแบบปูทางมาแล้ว แบบว่ามีการใบ้อะไรให้พวกนี้ ใช่ไหมครับ แล้วเราแบบเอาไปแบบว่า คิดแบบมโนขึ้นมา ใช่ไหม แบบพอ พอแบบจินตนาการ แล้วมันสนุกเนาะ อ๋อ โอเคเลย
ใช่ ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ อย่าง อ่า ล่าสุดเนี่ย ผมเพิ่งไปดูมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะ ก็คือ Predator Badlands ซึ่งเป็นภาคล่าสุดครับของแฟรนไชส์ Predator ซึ่งปีนี้เนี่ย มี 2 เรื่องเลย ก็คือเป็นแบบแอนิเมชันเรื่องหนึ่ง แล้วก็ ภ เรื่องนี้เรื่องหนึ่ง แล้วก็ให้โทนที่มันต่างกันด้วย ซึ่งพอ พอเราดูจบมาแล้วเนี่ย มันมีหลาย ๆ อย่างที่มันเชื่อมโยง
ครับผม อา โอเค เป็นยังไงบ้างครับ? อืม อ๋อ โอเคเลยครับ อา ๆ อืม ครับผม
กับแบบว่า ทิศทางของหนังว่า เฮ้ย ภาคนี้มันทำมาดีมากเลยอะ แล้วภาคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อ อา
อ๋อ ๆ ครับผม แล้ว แล้วมีแบบการสร้างทฤษฎีแบบว่า "ตัวละครนี้รอด หรือว่า อา มันจะไปในแบบว่าโลกตรงนี้ต่อนะ มันจะมีฉากตรงนี้ต่อ" อันนี้เรามีการคิดแบบนี้ไหมครับ หรือว่าเป็นแนวไหนเอ่ย?
ใช่ ฮึ ก็มีการคิดนะครับ เพราะว่า คือภาคเนี้ยพอมันจบอะ มันจบแบบว่า มันจบแบบค้างคานิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันจบแบบว่า เหมือนมันจบแบบว่า จัดการบอสได้ตัวหนึ่ง ใช่ไหมครับ ภัยตรงนี้หมดแล้ว แต่ว่า อยู่ดี ๆ เนี่ย ก็มีโผล่มาอีก 1 คนครับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นคนฝั่ง ฝั่งที่จะมาช่วย หรือว่าฝั่งที่จะมาเป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่ง อย่างเงี้ย ตอนสุดท้ายพอดีแบบเนี้ย แล้วหนังก็ตัดจบไปเลย เพราะฉะนั้นน่ะ ใช่ มันก็เลยเป็นการที่เราเนี่ยมาตั้งคำถามเนาะว่า เฮ้ย ที่มาเนี่ย เขามีการเกริ่นเอาไว้แหละว่าเป็น ค เป็นใคร แต่เราไม่รู้ว่า เจตนาเขาเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งไหน อะไรยังไงเนี่ย ก็จะมีการพูดคุยกันไปเนาะ ถึงเหตุการณ์ที่มันอาจจะเป็นไปได้ตามที่เราคิด อา
อ๋อ cliffhanger ใช่ไหมครับ? อืม อ๋อ ครับผม อ้อ อือ มันจบค้างคาเนาะ อืม ๆ ๆ อืม ครับผม อา ครับผม โอเคเลย โอ้ ตรง ตรงนี้น่า น่าสนใจมาก เพราะ เพราะว่าเวลาที่เราแบบว่า อุ๊ย เห็นตัวละครปริศนา ปริศ ตัวละครลับเนี่ยเรามักจะสร้างทฤษฎีมาเต็มเลย อะไรประมาณนี้อะครับ
อา อือฮึ ใช่ ใช่ เพราะว่า โอ้โฮ เพราะว่ากว่าภาคต่อไปจะมาเนาะ ก็ต้องรอให้เขาไปสร้างกันเสร็จอีกเนาะ เพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งจะแบบว่าเพิ่งจะฉายเอง อย่างเงี้ย นะเออ
อา ๆ โอเคเลยครับ อืม ๆ โอเคเลย โอ้ ตรง ตรงนี้น่าสนใจ ผมอยากรู้เลยว่า มีใครไหมครับที่สร้างทฤษฎีแบบเวอร์ ๆ มา แล้วเราฟังแล้วเราแบบ "ฮะ?" อะไรพวกนี้มีแบบ "เอ๊ ใช่หรือเปล่า?" อะไรพวกนี้นะครับ มันมีความเวอร์อยู่นิดหนึ่ง อา มีไหมครับ?
อือฮึ อา ผมว่ามัน มันก็มีนะ แต่ว่า คือ แต่ส่วนใหญ่อะ ที่ผมเจออะ ส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่า พวกแบบว่า ในแง่ของกลุ่มที่เป็นแฟนด้อม ที่อ่านเป็นพวกการ์ตูนมากกว่า พวก Manga อะครับ
อือ ๆ ๆ อ๋อ อ่าน อ่านเป็นแบบการ์ตูน อ๋อ โอเคเลยครับ
อา ใช่ ก็คือแบบว่า จะมีแบบว่า ทฤษฎีแบบว่า อย่างล่าสุดเนี่ย ที่ผม ที่ผมไปดู ผมดู อ่า ผมอ่าน One Piece เนาะ ผมอ่าน One Piece อย่างเงี้ย แล้วมันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เป็นทฤษฎีแบบช่องยูทูบของไทยเนี่ยแหละ เขามาตั้งกันแล้วแบบว่า มันค่อนข้างไปเวอร์เลย อย่างเงี้ย ก็คือ ก็คือแบบว่า ตัวร้ายที่แบบ ที่เคยสู้กับพระเอกช่วงแรก ๆ อย่างเงี้ย ที่เป็นผู้ชายอะ เขาคิดว่าจริง ๆ แล้วอาจจะเป็นผู้หญิงก็คือ กลายเป็นแม่ตัวเอกเสียงั้น อะไรเงี้ย <chuckles> ผมไปฟังแล้ว โอ้โฮ <chuckles> ทำไมมัน โอะ เอ๊ะ มัน เอ๊ะ มัน ใช่มันแบบว่า เออ มันแปลก ๆ นะ <chuckles>
ครับผม อืม ครับ <laughs> อา ครับ อ้าว! อะไรเนี่ย <laughs> โย โยงมั่วจัง อืม มันใช่เหรอ? คุณ คุณ คุณ คุณคิดว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไร? แบบว่าสร้างทฤษฎีแปลก ๆ ขึ้นมาแบบเวอร์ ๆ เนี่ย อา คุณคิดว่าเขาสร้างมาเพราะอะไร? แต่เป็น
อือฮึ มัน ผมว่า เพราะว่ามัน เพราะว่าเขาเป็น อาจจะเป็นช่องยูทูบด้วยหรือเปล่า พอเป็นช่องยูทูบอะ การที่แบบว่า หาแบบว่าทำทฤษฎี หรือคิดอะไรให้มาถกกันน่ะ บางทีหัวข้อเวอร์ ๆ มันก็เป็นจุดสนใจได้นะ ใช่ไหม?
อ๋อ อ๋อ เป็นแบบ clickbait ใช่ไหมครับ? แบบ แบบทำให้มันเวอร์ ๆ คนจะได้คลิกเข้ามาสนใจใช่ไหม? อ๋อ
ในแง่ของการทำคอนเทนต์พวกเนี้ย อา ใช่ ๆ แต่ แต่เขาก็เก่งนะ เพราะว่าเขาก็เชื่อมโยง อะไรพวกนี้พอสมควร เพราะว่า บอกเพราะว่าในเรื่องมันจะมีแบบว่าพวกยาแบบว่าเป็นพลังที่มันเปลี่ยนฮอร์โมน อะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้ อะไรได้อย่างงี้ไง อา มัน ก็เลย แบบว่าเปลี่ยนเพศได้เงี้ย มันก็ ก็เอามาโยงกันไปอย่างเงี้ย ใช่
<chuckles> อืม ครับผม อ๋อ อ๋อ เหมือน เหมือนกับว่าอ้างอิง อย่างเช่น อ่า ผลปีศาจนี้ทำให้ อ่า เปลี่ยนฮอร์โมน อะไรพวกนี้ ใช่ไหม? พยายามที่จะอ้างอิงต่าง ๆ อือ
ใช่ ๆ ใช่ มันก็ ก็มีพยายามที่จะแบบว่า อะ ก็อ้างอิงมา อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดตามเหตุผลน่ะ มันก็อาจจะเป็น ได้ ถูกไหม? แบบว่า แต่มันก็คงจะไม่เป็นหรอก ช <chuckles> ใช่
อืม อา ถูก <chuckles> อืม จริง ๆ ใช่ ๆ บางทีมันแบบเป็นทฤษฎีแบบตลก ๆ อา ๆ เราอาจจะรู้อยู่แล้วว่า อะ เป็นไปไม่ได้หรอก อืม อะไรพวกนี้นะครับ
ใช่ครับ ใช่ ซึ่งอันเนี้ย พวกเนี้ยผม ผมว่ามัน พอมาคุยกันอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ได้อะไรนะ ผมรู้สึกว่ามันก็น่า มันก็สนุกดีเนาะ เพราะว่ามันก็เป็นการเดา การอะไรกันอย่างเงี้ย แต่ว่ามันจะมีหลายบุคคลนะครับที่เขาเรียกว่า แบบว่าชอบตั้งทฤษฎีกัน แล้วก็ไปเถียงกัน อะไรอย่างงั้นน่ะ ไปตีกันน่ะ <chuckles>
อืม ครับผม ยังไงเอ่ย? อ๋อ ชอบออกไปเถียงด้วย โอ๊ย ตีกันทำไม มันเป็นการสร้างทฤษฎี ก มันก็คือการคิดขึ้นมากันทั้งนั้น คุณคิดว่า ข ข เขาตีกันทำไม อ่า เขาต้องการอะไร?
ใช่ อืม ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ผมว่า แบบเขาตีกัน เพราะว่า 1 พอมันมีทฤษฎีแบบว่าคนคิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา อีกคนหนึ่งเขาอาจจะมีทฤษฎีของเขาในหัวอยู่แล้วด้วยหรือเปล่า อา พอมันมีในหัวของเขาอยู่แล้วด้วย มันอาจจะเกิดการขัดแย้งกัน เตะ แล้วก็มาตีกัน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมก็รู้สึกว่า
<laughs> โอ้ โอเค ครับผม
จะตีกันทำไม เดี๋ยว official เขาก็ไอ้นี่มาเองอะ <chuckles>
เออ ใช่ อ๋อ คัน คัน ขนาดมี intro หรือว่า official intro เนี่ย หรือตัวอย่างเนี่ย เขายังเอามาคิดกันเลย มาสร้างทฤษฎีกันเลย ใช่ไหม?
ใช่ คือแบบบางทีก็โผล่มาแบบ แค่นิดเดียว อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็ทฤษฎีก็โยงนู่นนี่กันไปหมด อย่างเงี้ย อา
ใช่ ๆ ถูกต้องเลย อา โอเคเลย
ใช่ ๆ ซึ่งผมว่าพวกเนี้ยมันจะอยู่ในแนวแบบว่าพวก Manga พวกการ์ตูนเสียส่วนใหญ่เนาะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวประมาณนี้ แบบว่าคิดหนัก ๆ อะนะ อา
อืม ถูกต้องเลยครับ คุณ คุณเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหม? มีโมเมนต์ที่แบบ อุ๊ย! มีช่องหนึ่งทำทฤษฎีแบบนี้ขึ้นมา แล้วพอมันฉายจริงเนี่ย อ้าว! มันผิดคาด มันไม่ได้เป็นตามนั้น แล้วคุณผิดหวังเนี่ย คุณรู้ คุณมีเหตุการณ์นั้นไหม? อา อ๋อ ไม่มี
อือฮึ ครับ ไม่นะ ผมอะผมไม่ ไม่ ไม่มีความที่จะรู้สึกแบบนั้นมากเท่าไร แต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีเนี่ย มันก็อาจจะมีเรื่อง มีหนังแล้วกัน หนังที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะ ไอ้นี่นิดหนึ่ง เพราะว่าก็คือ อะ เป็นซีรี่ส์ ก็คือ The Witcher
ได้ครับ อืม ครับผม อ๋อ
The Witcher ที่กำลังเป็นดราม่าตอนนี้ ใช่ไหมครับ ซึ่งผมอะดู เพราะว่าตอนนั้นน่ะ เรา เราเล่น Witcher อยู่แล้วเนาะ 3 ภาค แล้วก็ แต่นิยายผม ผมอ่านไปนิดเดียวเองนะ นิยายผมอะซื้อตอนงานหนังสือไป 1-2 เล่มมั้ง ก็ ก็คืออ่านไปไม่เยอะ ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกมมากกว่า แล้ว ใช่ แล้วพอซีรี่ส์มา ก็คือเฮนรี่เนาะ ตอนนั้นเฮนรี่มาเล่นแล้วเท่มาก ใช่ แล้วถึงมีจุดที่เราไม่ชอบบ้าง อาจจะมีเรื่องของความ Woke บ้าง อะไรบ้างอย่างเงี้ย เราก็พยายามมองข้ามไป อะไรไป อย่างเงี้ย ซึ่ง
ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ โอเคครับ อืม อ๋อ อา เล่นเกม ครับผม ใช่ Henry Cavill อา อืม ๆ ๆ ครับผม
มัน สิ่งที่เรา เราคิดอะว่า มันจะดำ ดำเนินเหมือน lore ตามหนังสือแล้วก็เกม อา แต่ว่าพอมันเป็น พอเวอร์ชั่นหลัง ๆ อะ มันไม่ได้ตาม lore ไง มันไม่ได้ตาม lore ตามอะไรพวกนั้น ที่เราคาดหวังเอาไว้อะ เราก็รู้สึกว่า
เกม แล้วเป็นยังไงมั่ง? <laughs> อ๋อ คือ คือมันออกทะเลเหรอครับ? อ๋อ มัน มัน มันออก มันออกทะเลไปเลยไหม? ผม
อืม อะ ไม่ มันก็ไม่เชิงนะครับ แต่ว่ามัน มันปรับไปเยอะมาก ๆ ครับ มันปรับไปเยอะมาก ๆ
อ๋อ อ๋อ มัน มัน มันก็เดินตามเรื่องแต่ว่ามันปรับเปลี่ยน อะ เหตุการณ์ต่าง ๆ ใช่ไหม? เออ
ใช่ ใช่ ใส่นู่นเติมนี่จน เอาจริง ๆ มันก็ฉีกไปเลยครับ ตอนนี้ <chuckles> มันก็เริ่มจะฉีกแล้ว
อ๋อ มันฉีกแนวไปเลย <laughs>
ใช่ มันก็เริ่มที่จะฉีก ฉีกเนื้อเรื่องเส้นหลัก อะไรอย่างงี้ ไปแล้ว ใช่
แล้วตอนนั้นเรา เรารู้สึกยังไงบ้าง ในเมื่อเราเล่นเกมแล้ว พอมันเป็นซีรี่ส์ปุ๊บเนี่ย อ้าว มันไม่ตามเกมแล้วอะไรพวกนี้?
อือฮึ ผมก็รู้สึกว่ามันแบบว่ามัน มัน มันไม่ ไม่ เราคาดหวังไม่ค่อยไอ้นี่แล้ว คือเอาจริง ๆ อะ ผมอะรู้สึกว่า ถ้ามันตามเกมหรืออะไร ไม่ตามเกม อะไรพวกนั้นน่ะ ผมว่าโอเคนะ เพราะว่ามันจะได้แตกต่างบ้างถูกไหม? ถ้าเกิดว่ามันเหมือนแบบว่าหนังสือไปเลย อะไรเลย อย่างเงี้ย หรือเกมไปเลย อย่างเงี้ย เราก็คิดว่า เราอาจจะเล่นเกมก็ได้ แต่ว่าคือบทมัน มันมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบว่าแย่อะครับ
อา ครับผม ใช่ ๆ อืม ๆ ๆ อ๋อ มันเป็นทิศทางที่ไม่ ไม่ดีนะ มัน มัน มันไม่ถูกใจเนาะ เออ
อะฮะ ใช่ มัน มันคือแบบว่ามันเปลี่ยนคาแรกเตอร์คนนู้นคนนี้ คือนิสัยคนนู้นคนนี้ที่แบบว่ามันเป็นเอกลักษณ์ก็ไม่มี อะไรอย่างนั้นน่ะ ใช่ ซึ่งตอนนั้นผมก็ทนดูไปก่อนเนาะ ซีซัน 2 ซีซัน 3 ใช่ไหม ก็พอ Kelly พอ Henry ออก ผมก็ไม่ดูแล้ว
อ๋อ โอ้โฮ! เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อืม ครับผม อา ก็เข้าใจเลย ก็ ก็ ก็ ก็แบบมันจะมีบางอย่างที่ โอเค เวลาเขาเปลี่ยน เวลานักแสดงออกปุ๊บเนี่ย เราก็ไม่อยากดูต่อเลย ใช่ไหม? แบบ เพราะว่ามันขาด ส เสน่ห์ไปแล้ว มันขาดความน่าสนใจตรงนี้ไปแล้ว อา
อา ใช่ อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ครับ คือ อะ เรื่องบทเนี่ย ตอนแรกมันก็ มันก็พอที่จะไอ้นี่ได้เนาะ เพราะว่า Henry อยู่อะ พอ Henry ออกมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้าย คือ โอเค คือมันไม่เหลืออะไรให้เรา ที่เราชอบแล้วอะ เราก็พอเลย อา
อืม ครับผม โอเคเลย ทำให้เราก็ออกมา ออกมาจากซีรีส์ตรงนั้นเนาะ อ๋อ มันจะเป็นแบบว่า มุมที่คุณไม่ชอบ อืม โอเคเลย เข้าใจเลย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
ใช่ ก็รอเกมเอาแล้วกัน ภาค 4 จะมาแล้วด้วย อา
ใช่ครับ คุณก็เล่น เล่นเกมต่อไปเนี่ยแหละ <laughs> รอเล่นเกมนี่แหละ ม ไม่ดูซีรีส์แล้ว
<laughs> ใช่ ๆ เดี๋ยวรองานหนังสืออีกรอบหนึ่งอะ อาจจะไปซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่ม เออ
ได้ ได้ครับ ๆ แล้วคุณมี เคยมีเหตุการณ์ไหม? ผมขอเล่า แบบว่าถามย้อนไปหน่อย อา เวลาเขาสร้างทฤษฎีต่าง ๆ เนี่ย มีบาง เพราะว่ามีบางคนเนี่ยจะไปดูเพจที่เขาสปอยล์แบบหนัง ใช่ไหมครับ มัน มันจะเป็นแบบว่าไปดู ไปดูซีนที่เขาถ่ายทำ ใช่ไหม อ่า เขาจะชอบไปดูแบบสปอยล์พวกนี้ แล้วเขาชอบมาเอา เอามาเป็นทฤษฎีด้วยนะ เอาตรงสปอยล์ตรงเนี้ยมาเป็นทฤษฎีด้วย คุณเคยเจอเหตุการณ์นั้นไหม? แล้วคุณคิดยังไงบ้างครับ?
ได้ครับ ครับ อ๋อ อือฮึ อะฮะ หมาย หมายถึงแบบพวกแบบว่าพวกฉากที่มันตัดออกไป อะไรพวกเนี้ยเหรอ? เป็นแบบ deleted scene อะไรพวกนั้นเหรอครับ?
อือฮึ เป็น เป็นเหมือนกับว่า อ่า สมมุติผมจะถ่ายทำ Spider-Man นะครับ แล้วผมก็ไปเห็นว่า อ๋อ! เขาถ่ายทำที่นี่นะ แล้วผมก็เอาตรงนี้เนี่ยมาทำเป็นทฤษฎีไง แบบว่า อ่า เอามาพูดใส่ในทฤษฎีที่ผมคิดว่า อ่า ตัวร้ายคงจะเป็นตัวนี้มั้ง อ่า คุณมีเหตุการณ์นั้นไหม? คล้าย ๆ กันไหม?
ครับ อ๋อ อา ๆ ๆ ก็เคย ก็เคยเห็นอยู่นะ ผมก็คือโพะ ผมจำได้ว่าเห็นตอน Batman มั้ง Batman เวอร์ชันของ Robert Pattinson นะครับ
อ๋อ อ๋อ โอเคเลยครับ
จำได้ว่ามันจะมีฉากที่ขับมอไซค์อะ ขับ ขับ Batmobile อะ อา แล้วตอนนั้นก็มี มีคนเขาก็คิดไปเยอะว่าจะมี เขาก็มีการตั้งทฤษฎีแบบ แต่ว่ามันเป็นหนังแอกชันอะเนาะ มันก็เลยแบบว่า แบบว่าก็คงเป็นทฤษฎีแบบว่า ขับ Batmobile ไปยิงกัน อะไรกัน ไล่คนร้าย อะไรอย่างเงี้ย อา พบ มันก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไร ใช่
อืม ๆ ใช่ ๆ ใช่ครับ อ๋อ ครับผม โอเคเลย อ๋อ แบบว่ามันจะสปอยล์เล็ก ๆ น้อย ๆ นะ อาจ อาจจะแบบว่าไม่ได้ทำลาย แบบว่า โอ้โฮ! ความอรรถรส
ใช่ครับ อือฮึ โอ๊ย! แต่ อ๋อ ผมนึกออกแล้ว ถ้าเกิดว่ามันดูแบบไอ้นี่เยอะ ๆ อะ อาจจะเหมือนเป็นพวกแบบหนัง Marvel มากกว่า เพราะว่าคนน่ะ หนัง Marvel อะ พอมันแฟนคลับเยอะอะ คนตั้งทฤษฎีก็เยอะเนาะ แบบว่า อุ๊ย! คนนี้อยู่ในกองถ่าย Doomsday แล้ว คนนี้อยู่ในกองถ่ายเรื่องนี้ อย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ยน่ะ ก็จะมีการแบบว่าทฤษฎีกันไปเรื่อยเนาะ กันไปว่า เฮ้ย! เดี๋ยว Wanda มา เดี๋ยวนู่น นี่ นั่น มา เดี๋ยวคนนู้น คนนี้กลับมา อะไรอย่างเงี้ย อา อะ อันนี้ อันนี้ก็เห็นอยู่ ใช่
อ๋อ Marvel ใช่ครับ ใช่ ๆ แบบนั้นแหละ ใช่ ถูกต้อง เนาะ ๆ ๆ ตามทฤษฎี ครับผม อ๋อ มัน มัน มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม? ซึ่ง ซึ่ง ซึ่งตอนนี้ยัง ยังไม่ออก โอเค อา ๆ ๆ โอเค ซึ่งเขาก็ตั้งทฤษฎีแบบ <chuckles> โยงไปมั่วซั่ว อาจจะเป็นข่าวปลอมมั่ง อะไรพวกนี้ อย่างเช่น คนนี้ทะเลาะกัน
อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ หรือว่าเอามาจากคอมิกบ้าง อะไรบ้าง อย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ ๆ ๆ มันจะมีความแบบว่า <chuckles> มั่ว ๆ นิดหนึ่ง อ่า กึ่งแบบจริง ๆ บ้าง อา เขาอาจจะมาถ่ายกองตรงนั้นจริง ๆ ก็ได้ อะไรพวก นี้ อา โอเคเลย
<chuckles> อืม ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราดอ รอดู final ไปทีเดียว
ใช่ ต้องดู final ซึ่งผมก็ไม่ ไม่ได้คาดหวังถึงทฤษฎีต่าง ๆ เนาะ เออ ๆ เพราะว่ามันเป็นการที่เราคิดขึ้นมาเอง อะไรประมาณนี้ สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับ ขอขอบคุณคุณมากเลย ที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ ครับผม สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ
ใช่ อือฮึ ถูกต้องครับ โอ้! ได้เลยครับ เช่นกันครับ แล้วก็ขอบคุณเหมือนกันครับ ครับ สวัสดีครับ